Allora, ho iniziato da una decina di anni, uhm, a fregarmene completamente, ma prima ho sofferto tantissimo. Ehm, parto da zero, io sono nata in un paesino molto piccolo
Mh. Mh. Okay.
ehm, ho cominciato fin da piccola ad andare in moto, moto, motorini, robe del genere, perché papà e mio fratello erano piloti di auto sportive.
A a ah! Ah, mi allora avevi, diciamo
Cioè, aspetta, avevano un lavoro normale, no, avevano dei vivai, di piante, così. Poi il il weekend, invece che andare al bar o andare in giro come gli altri, loro praticamente si mettevano a posto le loro macchine da corsa e andavano a correre. Quindi
Ah-ah. Ah, vabbè, è una bella passione, comunque, cioè è particolare, non è il classico weekend dove tu passi magari fuori a fare una passeggiata, no, vai a correre con le con le macchine. Eh! Bello, comunque.
Esatto. Sì. No, certo. Ma poi ti dico, stavano svegli di notte in officina con avevano un paio di meccanici, quindi tutte le notti stavano svegli per mettere a posto la macchina, mettere appunto il motore, e così. Quindi, io sono nata in una famiglia così e per me avere la moto era una roba molto normale, no?
Eh, sì, sì. Mh-mh. Sì, sì, sì.
Solo che, immaginati una ragazza, uhm, carina, molto carina, uhm, però che va in moto, mhmm, 30 anni fa, 30 anni fa!
Mh-mh. Mh. Particolare, dici, 30 anni fa 30 anni fa, eh! Particolare.
Eh, quando la moto mhmm, in moto non ci andava nessuno.

Poi partecipai a questo secondo concorso e vinsi le semifinali, poi mi fasciai un piede e feci finta di avere la l gr la gamba, mhmm, rotta, il piede rotto, perché volevo andare a Misano a vedere la gara della MotoGP dell'epoca, che si chiamava <chuckles> sì, no, perch no, per dirti, capito, mi fasciai il piede, p presi delle stampelle da da mio fratello, mi presentai lì dicendo: "Mi sono rotta un piede", con delle gran scuse per andare a vedere la MotoGP, che all'epoca si chiamava Motomondiale, capito, cioè, a me non me ne fregava niente di fare la miss, ecco, que questo. <chuckles>
<chuckles> Beh, la fascia si può dire che è passata da un posto all'altro, <chuckles> praticamen Beh. Sì, sì, sì, ricordo. Ah, okay, quindi tu hai iniz eri ripartita facendole per compagnia, però alla fine hai detto: "No, ma a me io preferisco andare a vedere la MotoGP." Beh vabbè, comunque hai preso hai preso un po' le redini un po' di questa situazione, ci sta.
Sì. No, la mia amica poi perse tra l'altro, subito. Quindi sua madre era devastata perché ci aveva s iscritto a tutte e 2, io andavo avanti e l e sua figlia no, quindi è stato un mezzo disastro, ormai perdo anche un'amicizia, quindi vabbè.
Ah, ah. Okay. Ah, infatti, si, sì, sì, sì. E quindi dimmi, dimmi.
Insomma, e quindi ecco, quindi già mi odiavano, no, quando quando ero una ragazzina e vabbè, e questa cosa diciamo è passata un po' in cavalleria. Poi praticamente, ehm, mi sono trasferita in un altro paese un po' più grande
Mh. Mh-mh. Mh-mh.
e facevo la reporter all'epoca, quindi lavoravo come fotografa in giro per il mondo. Ero pochissimo a casa
Ah.
e quel poco che ero a casa ovviamente chi frequentavo? Le amiche. Cioè, avevo quattro cinque amiche che abitavano lì, ci vedevamo al bar, ogni tanto facevamo qualche cena a casa da una, a casa dall'altra, alla pizzeria, cioè ci vedevamo un po' No, no. No, no.
Sì. Ma erano anche loro reporter o avevano ognuno aveva la propria vita diversa, praticamente. Ognuno
Ognuna ha la propria vita, una aveva fatto le elementari con me, figurati, le altre somma sono amiche d'infanzia che sono rimaste bene o male lì in zona e quindi mi vedevo con loro, no, quando ero a casa. Ecco, vedendo delle ragazze cosa hanno deciso? Che io non avevo il fidanzato e quindi ero omosessuale.
Ah, sì, sì, sì. Sì, certo, cer